Il mirto limone, okay, non è come quello sardo che cioè, deve essere più particolare immagino.
È più particolare, in teoria come aspetto, diciamo della bacca, è simile a quello sardo, sulla carta, però dovrebbe appunto sapere di limone. Quindi niente, ehm tutti i miei viaggi che chissà se riuscirò a a concludere, ma sicuramente la parte piante aromatiche deve riuscire in qualche modo.
Mh-mh. Wow! Eh. Si, ma sicuramente farai tanta pratica adesso e avrai l'orto migliore de del posto. Sicuro.
<chuckles> Lo spero, ma tra l'altro devi sapere che è una cosa che ha affascinato me e io ne ho parlato con quello che è il mio compagno, ma lui è ancora più gasato di me.
Mh-mh. Ah! Io avevo capito invece che che lui non ci sballasse troppo per le piante per okay, meno mal
No! Allora non ci sba non non è molto contento del fatto che io voglia già iniziare qua in casa perché giustamente mi dice: "Guarda, cioè, abbiamo <chuckles> qualche metro quadrato, limitati, no?" Però no, no, no lui, ehm, ha proprio notato in realtà lui ha iniziato, ti spiego, a fare un piccolo orto in qui in quella che era casa dei suoi genitori nel periodo del lockdown.
In casa. Un buco dici okay. Ah! Okay, okay, il periodo di tutte le passioni, che dici m inizio a impastare, inizio io ho iniziato a impastare ad esempio.
Esatto. Ecco, r sì, sì, no quello anch'io e io diventata cuoca provetta, mio fratello mastro pizzaiolo, sì, sì, sì, proprio <chuckles> e comunque
<chuckles> Con il lievito madre, <chuckles> Eh! Quindi okay, iniziato già a fare l'orto in in quarantena.
Esatto, ha iniziato a fare l'orto, si è appassionato e oggettivamente c'è una cosa che è vera nel fare or l'orto, è che ti rendi conto di quanto non sappia di nulla la frutta e la verdura che mangi di solito.
Ah beh cer cioè, anche un discorso proprio di di stagionalità che nessuno conosce e nessuno rispetta, neanche ma neanche nei ristoranti spesso ci magari la zucchina adesso eh, la zucchina adesso n non sa di niente, però se se tu non sai come sono le zucchine fresche, sai che c'hanno le spinette che le rompi e si sente proprio che è fresca, no, e tu c'hai in testa il sapore della zucchina e quello delle zucchine di adesso che chissà dove le hanno fatte, non lo sai com'è quello vero, no?
Sì. No! E secondo me quello è un peccato. <giggles> Certo.